Peki senin için bunun travmatik olan tarafı neydi? Onu biraz merak ettim. Yani o sürecin zorluğu mu yoksa, hani, sürekli çabalamış olmaları mı? Ne daha çok travmatikti senin için?
Hee, <chuckles> şöyle, <chuckles> travmatik olan tarafı aslında, eee, babaannemle dedemin çok böyle bir i iyi bir ilişkisi olmaması, birbirlerini sevmemesi, eee, ve sevgisiz bir evlilikten, sevgisiz 3 tane çocuklarının olması. Eee, o o, eee, sürekli, ne bileyim, evde kavga olurdu yani. Yani şimdi babaannemin kardeşi, osu busu, onlar, işte, aileden başka birileri göç ediyor, onlarda kalıyor, onların kavgaları, emm, ama böyle, saçma sapan şeylerdi yani hani. O yüzden çok gitmek istemezdim şeye.
Hadi ya! Hımm. Hımm. Y yani aslında göç süreci he, göç süreci, yani, hani, sadece onlarla son bulmamış, onların sonrasında da aile üyeleri, diğer aile üyeler üyeleri göç etmeye çalışmış ve bu noktada aslında şey gibi olmuş, ara durak, eee, sizin ev gibi olmuş anladığım kadarıyla, hani, eee, gelinmiş, kalınmış gelinmiş kalınmış.
Tabii, tabii. A aynen öyle yani. Şey vardır ya. Evet, evet, eee, o Berlin’deki, eee, nokta vardı ya, Charlie, eee, orası gibi bir yer yani. Hani böyle doğu ile batıya ayıran bi bir yer gibi, eee, öyle iş şey anlatırlardı ya, yani, işte, o, işte, seks ne zamana 80'lere mi tekabül ediy
Evet. Hımm.
Sa 70'ler herhâlde. Bilmiyorum. Babam o dönem işte i lisede okuyor. İşte, olaylar var. İşte, ımm, dedem gidip işte taksisi taksici olduğu için, aynen, böyle bayağı da karışık. İşte, babamı okula bırakıyor. Okuldan alıyor. Eee, bir de bunları şey gibi anlatıyor sanki, eee, çok zormuş gibi bir şeymiş anlatıyor, yani, bilmiyorum ama altında araba var; gidip çocuğunu okuldan alıyorsun hani. Böyle garip garip işler. Eee, ımm, o o taraf var.
Bayağı da karışık anladığım kadarıyla. Hımm. Belki de şey olabilir mi ya? O göç psikolojisi ile, hani, işte, çok zor bir şey başarmış hissi. Hani aslında normalde belki de kendi şehrinde ya da kendi ülkesinde kalsaydı, işte, bunlar çok kolay şeylerdi ama başka taşındığı bir şehirde, başka bir ülkede "Bunları başarmak gerçekten zor, bak." gibi bir yerden anlatılıyor olabilir mi?
Evet, olabilir, büyük ihtimalle. Yani.